Oui, alors, hem, j'avais j'ai vécu, heu, quelques années à Paris, heu, donc, heu, mais après, je moi je suis plutôt du sud de la France, heu, du côté de de Toulouse, ça reste aussi une grande ville mais après, heu, heu, comparé à Paris, c'est c'est quand même différent.
Oui. Ouais, tu m'avais dit. C'est ça et en fait, quand on est parisien, on aime on aime beaucoup Paris, on aime la ville, on aime la facilité, heu, et ce que toute, heu, toute une ville peut proposer, mais des fois, on a vraiment besoin de d'une échappée, heu, dans un endroit naturel, en fait, et de voilà, de de se rapprocher un peu plus de de la nature et de sortir un petit peu de l'industrilali industrialisation et ce genre de choses-là. Donc, heu, oui, ce moi, ce que j'attends, surtout, c'est une certaine, heu, plénitude. Heu, un certain silence, aussi, parce que dans les villes, il y a beaucoup de nuisances, heu, sonores
Mmh. Oui. Oui. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vrai.
et heu, voilà quoi, un environnement à perte de vue, heu, un panorama et heu, non, c'est ce que je recherche dans les endroits naturels.
Oui. Après, en Fran en France, c'est vrai qu'on est quand même, heu, heu, bien servi en termes de de destination, si tu veux, heu, aller proche de la nature, tu peux y accéder ra assez rapidement, heu, même si tu veux aller à la montagne
C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Même au sein même des même au sein même des villes, hein, il y a des parcs. Bon, ça remplacera pas la campagne, mais ça reste quand même une bonne alternative, mais tu as raison, pas besoin d'aller au bout de de la terre pour avoir un endroit, heu, naturel, heu, plai heu, pais paisible comme je viens de le décrire, tu peux en France, tu en as aussi.
Oui. Non, voilà. Mmh. Voilà. Après voilà, après c'est c'est plus la recherche du côté peut-être tropical de des choses qu'on qu'on voit pas, hem, la chaleur, aussi, c'est vrai que quand tu vas, heu, bah, au Costa Rica, j'imagine qu'il fait bon toute l'année. Heu, c'est c'est températures, heu
Même s'il y a 2 saisons, il y a une saison des pluies et une une saison, heu, sèche, mais durant les 2 saisons, il fait, heu, il fait bon, il fait jamais très, très froid.
Ah oui? OK. Ouais. Oui, voilà. Donc, heu, oui, c'est c'est un tout, c'est, heu
Et ces et ces endroits naturels, toi, tu m'avais dit que tu préfères y aller en en famille plutôt que que seul, ou entre amis plutôt que seul, c'est ça, hein? Oui, tu m'avais dit, hein? Et finalement, heu C'est pas plus ma J'ai fait les 2, honnêtement, j'ai fait les 2, heu, j'aime, les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, le principal inconvénient d'être seul, c'est de ne pas pouvoir partager ces beaux moments, ces beaux endroits naturels. Donc le partage, ça joue aussi beaucoup sur la l'impact qu'a un endroit, heu et c'est d c'est vrai que c'est plus agréable de le partager, heu, à 2, mais seul aussi, voilà, on trouve une certaine paix qui est, heu, aussi, heu, appréciable.
C'est vraiment Heu, j'avais essayé seul, une fois, mais, heu, voilà, finalement, tu es déjà parti seul toi ou pas? Ah, OK. Mmh. Oui, voilà, c'est vrai. Mmh. Oui. Oui. C'est vrai que le le partage entre, heu, amis et famille, c'est c'est souvent plus marquant. Oui.
C'est ça. Mais en tout cas, ça m'a fait bou ça m'a fait plaisir de te parler de de ce thème avec toi, des endroits naturels et je te dis à à bientôt.
Oui. À bientôt, ça marche. Allez, bonne journée.